Mhm. Ja, kann man so sagen.
Oder gibt's da al gibt es o o oder gibt es andere an andere Konstellationen, ähm, die dich, äh, zur Verzeihung bitten? Weil normalerweise 'ne Verzeihung bedeutet ja, dass es irgendwo so 'n Ungleichgewicht gibt, ne, dass der eine in der Schuld ist und der andere, ähm, richtet. Ähm, aus welcher aus welcher Konstellation passiert das bei dir?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dass ich schon selber denke: „Ich habe mich schuldig gemacht“, ganz platt gesagt. Und dann geht's aber auch darum weil es ist schon wichtig, also, deswegen finde ich die Frage schon auch sehr interessant, man denkt immer erst mal: „Ich muss mich bei jemand anderem entschuldigen.“ Aber ich finde es eigentlich 'ne total schöne Geschichte auch zu sagen: „Ne, ich muss eigentlich auch mich bei mir selber Entschuldigung bei mir also, mir selber verzeihen für meinen Fehltritt.“ Und so also, viele denken da ja gar nicht dran, die denken: „Ne, musst dich nur beim anderen entschuldigen.“ Ähm, aber letztendlich ist ja auch die Entschuldigung bei einem anderen für einen selber. Also, letztendlich heißt ja auch entschuldigen, ich le gebe meine Schuld ab oder lasse meine Schuld los, ne, oder hoffe, dass der andere, ne, dass dann auch mir die Schuld abnimmt.
Ja. Mhm. Aber Verzeihung ist ja was anderes als entschuldigen, ne? Ver verzeihen kann nur entsch mhm. Ja, ja, genau, genau.
Ja, entschuldigen, genau. Nein, entschuldigen und dann wird verziehen. So es ist eine ist genau.
Bist du dann aber, ähm, Kläger und Richter in einer Person?
Ja, genau, bei mir selber bin ich dann, also, wenn ich mir selber verzeihe, dann bin ich Kläger und Richter, genau, und verzeihe.
Und gleichzeitig aber auch Leidtragender, ne?
Ja, alles, genau, alles in einem. Und das ist so vielen nicht bewusst. Weil sie immer nur denken, man tut man tut den anderen was Unrechtes oder man ist gegen andere böse oder man macht sich am anderen schuldig, aber wie oft man sich an sich selber vergeht, ist einem halt nicht bewusst.
<laughs> Okay. Okay. Und und die blinde Justitia kann's ja in dem Fall gar nicht geben, ne, weil du ja immer mit dir selbst im im Zwiespalt bist, aber eigentlich schon die Gegenseite kennst. Ist das vielleicht noch mal 'ne Herausforderung?
Mhm, ja.

Mhm. Ähm. Ich würde dem jüngeren Ich raten Also, ich meine, eigentlich ist es ja dann jetzt angekommen. Ich würde sagen, alles ich würde wahrscheinlich weniger raten und einfach mehr Selbstbestärkung geben. Also, mehr dieses: „Du bist gut, so wie du bist, und du bist ein wunderbarer Mensch und ein wertvoller Mensch.“ Also, ich würde wahrscheinlich mehr so ein Talk da reinliefern anstatt: „Du musst jetzt noch besser werden“ oder: „Du musst das noch verändern“, sondern eigentlich Selbstbestärkung würde ich geben.
Mhm, mhm. D z ähm m wenn du wenn du mir das sagst und ich bin gefangen in 'ner fremden Welt, kann ich mir vorstellen, dass ich das als Worthülse eigentlich nur wahrnehme, ne? Da kommt irgendjemand und schmeißt mir die Worthülse ran. Wie würdest du es denn tatsächlich vermitteln, also, es vormachen? Also, ähm, man wird ja von allen Seiten mit Selbstoptimierung bombardiert und mit irgendwelchen Kalendersprüchen. Aber was macht es spürbar? Oder was hat dir damals spürbar gemacht, welchen Weg oder was 'n guter Ansatz ist? So So 'ne initiale Begegnung vielleicht, die die weg von diesen allgemeinen, äh grundlegendne: „Finde zu dir selbst. Horche in dich hinein“. Aber wie mache ich das tatsächlich, wenn ich keine Ahnung habe?
Ja? Mhm. <clears throat> Ja Ja. Hach, ja. <clears throat> Also, ich hatte Ja. <giggles> Ja, du, das ist so ein Riesenthema, da könnten wir jetzt stundenlang sprechen, weil ich gehe also, was mir schon sehr geholfen hat, ist, über einen mentalen Weg zu gehen, dass ich verstanden habe, wie wir unsere Realität kreieren. Das heißt, für mich ging's schon erst mal darüber: „Okay, wenn du weiterhin denkst, du bist 'n armes Mäuschen und du kannst nix und das Leben ist scheiße“, dann kriegst du auch das die ganze Zeit gespiegelt. <clears throat> Also, ich würde über den Weg gehen das zu erklären. Ja, genau. Ich würde einen
Okay. Okay, das ist aber eher 'n intellektueller An das das ist ja 'n in in intellektueller Ansatz, das kein esoterischer Ansatz.
Ne, ne, ne, genau. Ich würde 'n intellektuellen Ansatz wählen, weil das ja auch für mich funktioniert hat. Und wenn man diese Hintergründe dann irgendwann versteht, dann kann man auf einmal auch mehr verz verstehen, was es bedeutet, sich selber zu verzeihen, sich selber zu lieben, w wieso das so 'ne starke Relevanz hat. Und dann gibt es natürlich auch Schritte, wie man das genau machen kann. Also, da gibt's ja Methoden.
Ah ja, okay. Ah ja, sehr gut. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Ja. Also, diese Wenn-Dann-Geschichte. Super.
Ja. Ja, genau. Ja. Ja, könnten wir uns noch ewig unterhalten.
Du, vielen Dank. Gerade der letzte der der der letzte Ansatz, der hat mir sehr gut gefallen und der war griffig. Danke dafür.
Ja, das freut mich. <chuckles> Genau, lass es dir gut gehen. Bis dann.
Tschau.